Классно. Ты знаешь, действительно, просто, вот, смириться с тем, что жизнь меняется и, в принципе-то, это же мои под ну как бы, э, моя была инициатива, да, менять свою жизнь, э, да, радикально? И, ну и меняется в том числе и общение, да? Это такая, ну как бы, это надо тоже принимать и действительно просто немножечко модифицировать, да, наверно. И поменять отношение, а не расстраиваться по этому поводу, потому что, ну, тоже странно, да? Я думаю о дружбе, о встрече потенциальной и расстраиваюсь. Да как бы, ну, у меня наоборот что-то приятное, классное впереди, а мне как бы это в тягость, да? Ну, наверное, это просто это моё отношение, да, потому что люди такие же, все замечательные, классные, мои любимые, да, мной. То есть как бы туда. М
Мгм мгм. Конечно. Мгм. Наверняка так же тебя ждут и хотят с тобой встречаться, и общаются с тобой. Мгм.
Новы в точно. Да. Одна моя подруга готова отпуск взять, да, да, за то, чт ну, просто для того, чтоб провести со мной побольше времени. Конечно, это всё бесценно, да, то есть. Это, э, ну, как бы, действительно очень классно, здорово, приятно. Ну и я тоже, как бы, несмотря на то, что я приезжаю, да, а, как бы, ну и по делам в том числе, да, ну я же хочу хорошо провести время. И, наверно, поменяв настрой, да, ну, как бы, да, немножко так посмотрев с другого угла на всё на все эти изменения, да. Ну, часть жизни, ничего не поделать, да.
Мгм мгм. Мгм мгм. Ага, и тем более у тя же вся остальная жизнь изменилась, да? Соответственно, и здесь тоже что-то меняется. То есть. Конечно же, когда перемены везде, это не очень просто, но это это нормально. Так бывает. Мгм.
Да. Да, да, я думаю, что как раз это просто то, что ещё и это меняется. То есть вот как будто бы да, э, вот это была какая-то, да, статичная такая вещь, и как бы ты в неё Да, да, именно, да, как бы, а теперь это тоже меняется. И ты такой: "Господи, ещё и это. <chuckles> Скока можно?" Вот. Немножко, да, есть от этого такое ощущение. Э. Спасибо тебе большое, да, что выслушала меня, так, да, м, помогла мне разобраться в этой ситуации. Да. А, действительно, это очень важно, ценно, и даже настроение поднялось, потому что, ну, действительно это такие насущные вещи, очень важные для меня, правда. Дружба всегда для меня была такая прям вот на вершине в самых важных, да, там, как бы, вещей, да, одна из базовых таких. И правда, ну, как бы, вызывает такие смешанные эмоции. Ну правда, жизнь меняется, и мы вместе с ней. Спасибо тебе.
Опора какая-то, да, наверно? Ну да, да. <chuckles> Да-да-да. Ну Мгм. Мгм мгм. Да, и тебе тоже большое спасибо, что поделилась. И действительно жизнь меняется, и это нормально. И я очень желаю тебе, чтобы, вот, твои отношения с друзьями тоже трансформировались. И т ну, тоже это нормально. Чтоб вы нашли вот тот самый вариант, при котором и сохранится чувство дружбы, и он будет немножко другой относительно того, что было раньше. М. Всего тебе самого хорошего и хорошей поездки. Всего доброго. Пока-пока.